Diciamo che per essere a posto dovresti saper l'inglese, per la parte europea, Stati Uniti, Canada, quella parte lì, ehm, magari cinese o giapponese per la parte asiatica. <chuckles>
Esatto, cioè anche in Cina non mi immagino una grande conoscenza dell'inglese. Forse un pochino di più.
Quindi, voi come avete fatto a parlare in questi 20 giorni?
Abbiamo parlato molto poco, ma quello che secondo me ha fatto la gran differenza è che loro ci provano. Cioè, allora, premessa, hanno una lingua che è un inglese giapponese, dove molte parole che ne so, se devi ordinare un hamburger hamburger non lo capiscono tanto, ma hanno una declinazione giapponesizzata delle parole in internazionali.
<laughs> <chuckles>
Quindi
Tipo?
Eh, adesso non mi ricordo, nel senso <chuckles> però, uhm, sono molto simili, cioè ad d adesso, sparo a caso, però, hamburger, devi immaginarlo hamburgeru, cioè aggiungono una "U" finale, loro lo rendono un pochino più giapponese e lo capiscono.
Ah okay, non ti ricordi il termine. <chuckles> Ah okay, hanno un po' modificato le parole.
Le hanno sì esatto, le hanno declinate con le loro regole grammaticali.
Ma pensa te, che cosa curiosa.
Quindi, se tu ti applichi un po', loro fanno un po' di sforzo, ci ce ce la si fa c su quelle
Eh, qualcosa si intende. <chuckles>
Sì, ma anche i brand, cioè anche McDonald's, uhm, ha una sua declinazione giapponese. Poi probabilmente, se dici: "Dov'è McDonald's", lo capiscono.

Sì, è giusto. Quindi 2 giorni bruciati nel viaggio, diciamo. E Tokyo l'hai vista tutta, no, penso sia impossibile vederla.
Bruciati così. <chuckles> Veramente impossibile. Abbiamo selezionato una serie di quartieri, magari, un pochino più iconici, o famosi, ne nel senso lato del termine, i anche diversi tra di loro in modo da avere un po' di di varietà
<chuckles> Un po' di varietà, eh.
Mh-mh. E quello che, in realtà, m mi ha stupito più di tutti più di tutto, è la differenza tra i mhmm, ci sono questi palazzi, mettiamo costruiti negli anni '80, '90, quindi, mhmm, semi grattacieli, palazzoni enormi, e di fianco c'è il tempietto piccolino, dove la vita è lenta cioè, <chuckles> c'è questa p
<chuckles> C'è questo squilibrio, come dire, c'è 'sta differenza.
Sì, ma comunque è molto integrato cioè, nel senso, el mhmm, vabbè, è tutto molto tranquillo, nel senso non non hai il caos che puoi immaginare a Times Square ehm, cioè, non c'è quello; c'è tanta gente, c'è anche un po' di traffico, non è che siano
<giggles> Beh dai, qualche macchina c'è, in una megalopoli, forse. <chuckles>
Esatto, esatto. Va beh, ma molto viene cioè, voluto degli spostamenti sono fatti con la metropolitana. Cioè, non fosse ge
Okay, quindi funziona bene?
Vai ovunque, nel senso no non c'è proprio necessità né di prendere un taxi, né di prendere un altro mezzo di fuori della metro. E se non fosse così, sarebbe un problema.
Beh, sicuramente <chuckles> è tutto molto funzionale, più che in Italia. <chuckles>
Ehm, sì, ma anche perché, appunto, non funzionasse un mezzo pubblico sarebbe un bel problema perché, appunto, cioè è impensabile che quell'ammasso di persone si sposti in auto.
Mh-mh.
Cioè, per farti capire, ci sono dei parcheggi a più piani per le biciclette.
<chuckles> M ma io non ci credo. <chuckles>
Ci fosse la sessa cosa in auto esatto, cioè sarebbe veramente ingestibile. Quindi, e perché queste città funzionino, è necessario che funzioni tutto, e che ci sia modo sì, per mo paradossalmente sono molto più delicate che non la cittadina di provincia in Italia; cioè, se qui, mhmm, l'autobus si danneggia e non c'è post c'è modo di risolverla, lì deve essere sostituito.
Molto meticolosamente.